ياه! مُدَّة كبيرة أوي 6 ساعات، آه.
6 سا 6 ساعات، قالوا آه، الطيارة هتتأخر 6 ساعات، وأنا قاعد في اليونان مش عارف أعمل إيه، فطبعًا أنا كان نفسي أزُور اليونان من زمان <laughs> ف فطبعًا خدتها فُرصة يعني، خدت لي كده 3 4 ساعات في البلد، قعدت أتفسّح بقى، وكتبت كده أفضل الأماكن في الم ال في ال في العاصمة وكده، فقُمت رايح بقى إيه قعدت أتفسّح وأتمشّى شوية وبتاع، قُمت كلت برضه الأكل بتاعهم دوّة الحلو أوي، وبعدين بقى وآه، وكَلت كمان آه، بس طبعًا راجع بقى عامل نفسي مُتأثّر نفسيًّا، وإن أنا ضيّعتوا عليّا الاجتماع المُهمّ وبتاع، فعوَّضُوني بقى عوضوني مبلغ كبير جدًا وبتاع، قُلت لهم و وأنا ده ده أنا كنت جاي تعبان، وجاي مش عارف إيه، من البرتغال تعبان ونفسي أنام، وأنتم راحوا عوّضوني تبان بتَمَن فندق والّا حاجة أنت عارف اللي هو إيه اللي هو يعني اشتغلتهم اشتغالة جامدة أوي الصراحة، بس الصراحة هُم عَطّلوني، عَطّلوني جدًا 6 ساعات، ما فيش حد بيتأخّر 6 ساعات أبدًا عن موعد الطّيران.
أيوه خدتها فُرصة. إمم. آه. ياه! يعني كَلت كمان في اليونان! إمم. أيوه. آه. جميل جدًا، آه. آه طبعًا، س ساعات كتيرة أوي، وأنت رايح Transit وعاوز توصل بلدك.
هو أصلًا الTransit كان 3 ساعات أصلًا، يعني من هن ما بين هنا وبين هنا كان 3 ساعات أصلًا، فبقيت بقى الإجمالي 9 ساعات آه.
ياه! يعني ضعف الوقت. امم، كتير جدًا بصراحة، طب هو ما فيش مثلًا أنت بتقول كنت رايح من البرتغال ورايح مصر، وكان لازم تعمل Transit في في اليونان، هو ما فيش أي حاجات مُباشرة مثلًا من البرتغال لمصر أو العكس؟
ضعف الوقت 3 مرات آه، امم. امم. لأ، كان في وقفلوها، كان في و كانت في مصر للطيران <laughs> صد رد لقت لقت ما فيش عُملا كتير بتركب، ولقوا نفسهم بيخسروا بنزين، وأُجرة السُوَّاق وكده، فقال لك لأ، الطيار ما بيلمش الأُجرة، <giggles> آآ ال
معقولة كان في! والله. <giggles> آآ، يا نهار أبيض! يعني كان في أصلًا رحلة مُباشرة قبل كده، يا نهار أبيض!
آه، أقول ل أقول لك الفردة ديّة ما بتجيبش حقها، فقال لك لا، خلّينا لغُوا لغُوا آه لغُوا <laughs> لغُوا الطيران المُباشر، وبقت لازم تركب Transit بقي، ناس بتركب عن طريق إيطاليا، ناس بتروح اليونان، ناس بقى بتروح أي مكان بس ما فيش طيران مُباشر.
ما بتجيبش تمنها وقفوا الرِّحلَة. إمم. ده كانت هتوفر وقت جامد دي عليك على فكرة، ما دام بتعمل Transit من البرتُغال لمصر، كانت هتوفر وقت جامد جدًا بصراحة يعني كانت آه، نصُ المسافة تقريبًا.
جدًا، جدًا، طبعًا جدًا، أي نعم كانت غالية شوية، وكان لأ، كان الميزة اللي فيها كان بيديك شُنط، شنطتين بقى تحُطّ بقى الهدايا بتاعتك بقى واللِّبس بقى، وعبي من Primark وعبي من H&M وبقى رخيص ده الكلام ده في مصر، آآ في في في البرتغال وفي أوروبا عامةً، بس في مصر غالي جدًا، وله قيمة، فما كنتش باعرف بقى، وبالذات أنا عندي أولاد ف كده يعني.
آه، صح. آه. إمم.

بس تصدِّق دي مشكلة فعلًا، طب يعني ما ما ما سألتش مثلًا عن السبب، إن هُم مثلًا هل فعلًا هي الموضوع غير جدّ غير مُجدي تمامًا؟ يعني هل في ممكن في المستقبل يشغِّلوها، والّا هُم والّا عندك معلومة مثلًا هتشتغَل فعلًا ممكن بعد كده في المستقبل؟ والّا هُم خلاص الموضوع م مش مُجدي، الطيار ما بيلِّمِش الأجرة، مش نافعة خالص يعني؟
آه، والله باقول لك، الفرَدة مش جايبة حقها، يقول لك ال ال يعني ما بيلِّمش الفلوس كويِّس جدًا، م بس م لأ ما ما فيش أي ما فيش دلوقتي أي بوادِر يعني، هو الموضوع نزل شوية صغ صغيرة أوي، يعني ما كملِّش مثلًا 6، 7 شهور وبعد كده لغوه تاني، وفرحنا بقى، بما إن أنا راجل مُقيم في البرتغال، ففرِحت بقى، فرِحت إن بقى الطيران مباشر ومش مهم أدفَع شوية بس معايا الشنطتين، لأ ده ولأ ومباشِر بقى وترييحة دماغ.
ياه! ده كانت هتبقى مفيدة أوي دي، إمم. يا نهار أبيض! آه أكيد، طبعًا، إمم. بالضبط. آه، لإن الواحد
مع إني باحب الشركة دي، أنا باحب شركة مصر للطيران أوي الصراحة، أنا باشوفها من الشركات المحترَمة يعني.
آه جدًا، مصر للطيران تعتبَر برضه من الشركات المحترَمة، أنتَ شايِفها إن هي شركة كويِّسة جدًا، طب أنتَ شايِف إن هي بتقدِّم خدمات زيادة، والّا مواعيدها كويِسة، والّا إيه بالضبط ال اللي شايِفه فيها إن هي شركة كويِسة جدًا، بالنسبة لشركة الطيران بتاعة مصر؟
إمم. باشوفها الصراحة من الحاجات الجميلة يعني إن هُم لسه بيقدِّموا لحمة في ال في الوجبات، يعني beef أو chicken، لأ باختار beef على طول عشان بتبقى لحمتهُم حلال، عكس اللحوم التانية اللي في الطيران التاني بقى زي Lufthansa و وAir France والكلام دوّة، با ب بتبقى اللحمة مشكوك فيها، فباضطَر آخُد chicken، فلأ فأنا ب في فرنسا في في مصر للطيران باخُد beef.
آه. آه. أها. مضمونة على طول، آه، مضمونة لأ، آآ، لحمة يبقى لحمة على طول، حلال على طول، آه.
مضمونة. آه، لحمة حلال، آه، من عند الجزار على <giggles> آه.
<chuckles> طب أنتَ مثلًا أنتَ رأيك مثلًا، في بالنسبة للموضوع <tsk> آآ هادخُل لك بقى في موضوع الطيارات وبتاع، بما إنك إحنا بنتكلَّم على ال <tsk> على الأكل اللي في الطيارات، على ال المسافات بتاعة الرحلات والtransit، ولو في رحلة مباشرة من بلد اللي أنتَ فيها لحد مصر هيبقى أحسن جدًا. أنتَ الطيران مت ب بالنسبة لك بيمثِّل إيه؟ يعني هل بييجي لك رهبة طيران مثلًا، والّا لأ أنتَ بالنسبة لك عادي؟
إمم. إمم. آه، بالضبط كده، آه. أيوه، آه. آه، بُص أنا عندي مشكلة كمان، عندي ضغط ودَاني، ياه! باكره الساعة وخُد بالك أنا مرَّة مرَّة قعدت في تركيا أسبوع ودَاني مقفولة، والله ودَاني مقفولة من الضغط مش عارِف في إيه، عشان أنا ما عمَلتش المعادلة، بقيت أعمَل المعادلة بقى إن أنا أسدّ مناخيري و و وأحزق كده ب ب فاهم؟ بحيث الضغط يطلَع من ودَني فاهم؟ وبقت ألبس السماعات اللي هي ال اللي هي بتكتم الصوت، اللي هي بتعمل noise cancellation، بحيث الضغط يقلّ، بقيت أعمل الroutine دوّة في الطيارة لأ لحد ما، الحمد لله يعني، بقى الموضوع بالنسبة لي يعني ظريف جدًا.
آه. ياه! أيوه. <laughs> إمم. حلو جدًا إن أنتَ ابت بقيت بتعمل الخطوات دي كلّها، بس الخطوات دي صح، أنتَ حد قال لك عليها مثلًا، والّا أنتَ اللي عمَلتها بمزاجك مثلًا أو قرَيت عنها في حتّة؟
الخطوات دي، آه. لأ.

آه بالضبط أكيد طبعًا، طبعًا، لا الطيران ده عالم كبير جدًا بصراحة و وإنّك تتوه في المطار طب أ بالمناسبة صحيح، حصل لك مرة قبل كده بما إنّك بتعمل ترانزيت كتير و وهكذا يعني، حصل لك في مرة إنّك تُهت في المطار بَقى، اللي هو الgate نفسها أو البوابة ما عرفتهاش واتأخرت، وكنت مستعجل؟ إمم.
إمم، إمم، إمم. أيوه، أيوه، أيوه ب دايمًا، دايمًا، بَقى عندي عندي الفوبيا إن أنا هاخاف، والطيارة هتفوتني، والكلام دوّة، على طول على طول، يعني الموضوع ده بي بيَوتّرني جدًا فوق ما تتخيل، باحس إن أنا لازم أسأل أقعد أسأل طول ما أنا ماشي، بقيت بَقى علي طول بُص ما بقيتش أعتمد على مُخّي، لأن مرة اعتمدت على مُخّي لبست في حيطة. لبست في حيطة فعلًا، داخل خلاص يعني تقريبًا يعني بيشدّوا الحزام بتاع الباب، بيقفلوا الدنيا، قُمت أنا عامل كده داخل. والله حصل فعلًا، ده من الحاجات اللي وتّرِتني أوي.
آه. أيوه، أيوه. ياه! ديّة كانت حصلِت قُريّب، تفتكر الرحلة اللي حصلت فيها مثلًا إنّك خلاص كنت آخر واحد تقريبًا داخل في الطيارة؟
أيوه، أيوه كنت من من من في في إيطاليا، م في إيطاليا كنت داخل في ترانزيت برضه، وداخل وعلى آخر طيارة، الموضوع ياه! كنت كان بيوَتّرني أوي، ومرة كنت مسافر ماديرا، برضه.
إمم. آه. حصل معاك نفس الموقف برضه.
فاهم؟ مر نفس الموقف حصل معايا بالضبط، وكنت برضه، آآ دخلت في الآخر خالص ب يعني تخُش في آخر لحظة ديّة، الموضوع بيوَتّر أوي، وبالذات أنت بَقى لو الطريق واقف وكمان
إمم. صحيح عندك حق فعلًا، لأ الأجواء بتاع المطارات والطيارات دي أجواء ممتعة برضه في نفس الوقت، وفيها
وقُل وآه بالضبط آه. امم. اهم. بالضبط. كان المترو الأحمر في البرتغال عطلان ساعتها، فأمّا ركبت، ركبت الأخضر بَقى. اللي هو المترو الأخضر، فبدّلت من الأخضر للأحمر في مكان تاني ب تاني كان ساعتها كان في مشكلة في الخطوط ساعتها، فاتأخرت. كنت رايح ماديرا آه.
آه. آه. فحصل لك تأخير وكده وبتاع لحد ما وصلت لحد المطار. جميل والله إنّك عدّيت برضه بمواقف كتيرة أوي بصراحة من فقدان طيارة ل لتأخير ل الترانزيت برضه اتأخر معاك جامد جدًا، حاجة حاجة مليانة بصراحة، مليانة مغامرة ومليانة حاجات حلوة أوي بصراحة يعني. أنا انبسطت جدًا بصراحة كان كلام كان حلو جدًا، وبرضه قُلت شوية نصايح حلوة أوي تنفع أي حد عنده مشاكل في الطيران وكده. شكرًا جدًا ليك.
بالضبط آه. الله يخلّيك. امم. امم، فعلًا. عندك حق، امم. فعلًا، وأنا أكتر والله. شكرًا. الله يخليك، شكرًا العفو ليك، أنا أكتر، شكرًا.